Ờ, bạn ơi, không biết á, là có bao giờ bạn bị lừa đảo ở trên mạng bao giờ chưa ta?
Ờ. Trước giờ là mình rất là kiểu, <tsk> sao nhỉ, à, rất là phòng phòng tránh, kiểu phòng thủ ấy, kiểu, kiểu vậy. Nhưng mà đúng 1 lần là mình bị lừa trên mạng luôn.
Ồ, vậy à. Ờ, hông biết là cái lần đó bạn bị lừa như thế nào ta? Tuy là chỉ có 1 lần nhưng mà hổng biết là nó sao ha?
Đấy. <chuckles> Thường thường nhá, là kiểu nếu mà lừa trên mạng ấy, thì đa số là kiểu lừa, à, tiền này, lừa tình cảm này, xong rồi, kiểu, ờ, lừa mà kiểu lừa bố mẹ các thứ, con bị bệnh các thứ ấy, đấy, đấy. Nhưng mà mình, ờ, đợt đấy là mình bị lừa vì cái gì? Mình dùng ứng dụng MoMo, mình dùng ứng dụng MoMo á, đấy, xong rồi mình bị lừa 1.000.000. Mà MoMo lúc đấy mình không có tiền, nhưng mà, ờ, có mình có mở cái tài khoản trả sau nhưng mình không dùng nhá, mình chỉ mở để mình kiểu lấy, ơ, cái, ơ, mã khuyến mãi ấy. Đấy.
Ờ. Ờ. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Bị gì ta? À! Ừ. À! Ờ. Ồ, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu.
Ờ, xong rồi trong đấy có đúng 1.000.000, hên là hôm đấy người ta có đúng 1.000.000 thôi nha. Xong rồi, ờ, ở trên mạng ấy, xong rồi, à, nó cái người ta có lập một cái, a, trang ấy là trang MoMo xong rồi có tích xanh luôn.
Đồng ý, đồng ý, rồi sao nữa? Ờ. Ồ! Trời ơi! Tức là, kiểu như là, một cái trang web mà ý là cái cái trang mà nó lừa đảo, đúng hông? Ở trên Facebook hay là cái gì đó hả bạn, mạng xã hội hả?
Ấy. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, ở trên Facebook đấy. Trời ơi, nhưng mà nghĩ lại mình ngu thật, <chuckles> ờ, lừa, hên là ở trong đấy nhá, nó chỉ có 1.000.000 thôi, chứ còn nếu mà ai mà tầm khoảng 5.000.000, 10.000.000 cái là lừa hết từng đấy tiền luôn.
Ồ! Trời ơi. <laughs> Ừm, sao? Ừ, ừ, ừ. Ừm. Trời ơi, ghê quá ha. Thế thì, à, cái lần đó là bạn đã bị mất hết 1.000.000 luôn rồi đó, phải hông? Ừm. Ừm. Ôi trời, mà hổng biết là, ừm, họ tiếp cận bạn như thế nào ha? Kiểu như là họ sẽ nói những cái gì, cái kế hoạch của tụi nó làm sao để có thể lừa được bạn để đàm bạn đã phải tin vào cái gì của nó nói vậy?
Ờ. Ờ, đúng rồi, mất trắng một triệu luôn. <chuckles> À. À, kể lại thì, ừm, nghĩ lại, kiểu, cũng ngu ấy, xong rồi đợt đấy mình, ờ, <laughs> mình lướt ở trên, ơ, MoMo, ờ, xong rồi, à, nó có cái gì nhỉ?
Ờ, ờ, sao? <laughs> Không sao, không sao. Ừm.
À, chuyển khoản vào cái tài khoản đấy, xong rồi, ờ, nhận nó sẽ hoàn tiền lại cho mình xong rồi nhận thêm 500.000 nữa. Đấy!
Ờ. Trời ơi, nghe thấy dễ quá ta, dễ kiếm tiền ghê á! Rồi, rồi sao nữa? Ừm.
<laughs> Ờ. Mà vì mình cũng tin là tại vì cái trang MoMo đấy nó cũng nhiều lượt theo dõi nha, với cả có tick xanh nữa, thì, ờ, đấy, nó hiện lên. Nó gửi tin nhắn cho mình các thứ, các thứ, xong rồi mình cũng, ơ, không hỏi ý kiến, kiểu, người khác để xem nó như nào ấy, xong rồi tự mình làm, thế là bị, à, trừ tiền luôn. Lúc đầu nó bảo là chuyển vào cái tài khoản đấy thì sẽ, ơ, ờ, một lúc sau thì nó sẽ hoàn lại. Trời ơi, mình ngồi đợi mòn cổ. <laughs> Đấy.
Ờ. Hiểu, hiểu, hiểu. Ô kê, ô kê. À, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. <laughs> Như hiểu, hiểu, hiểu. Rồi bạn chờ hoài mà hông có tiền về, đúng hông?
Ờ. <chuckles> Ê, xong rồi nha, mà nó còn nó còn cảm giác là 1.000.000 chưa đủ cho nó hay sao ấy. Xong rồi nó còn quay lại, nó nhắn tin bảo chứ: "Ờ, chị cứ đợi một tí đi, hoặc là chị chị chuyển thêm một, ừm, tí nữa đi là là bọn em, a, giải quyết được cho chị." Kiểu, kiểu thế. Trời ơi! <laughs>
Trời ơi! À. Ồ! Vậy á hả? Ờ. Ô kê, ô kê. Tức là là nó cũng, a, cố gắng nó lừa bạn thêm một số tiền khác nữa, đúng hông? Dạng dạng như vậy.
Ờ, đúng rồi, kiểu, vậy đấy. Trời ơi, nghĩ lại rất là không hiểu sao mà bình thường mình là một đứa rất là, ờ, không không tin vào mấy cái này nhưng mà tự nhiên hôm đấy mình lại tin nha. Trời ơi!
Ờ, rồi, hiểu, hiểu. Ừ. À, tức là bình thường là bạn cũng rất là chú ý tới mấy cái việc mà dễ dàng bị lừa đảo này, đúng hông? Nên là bạn cũng khó bị lừa lắm mà hông biết sao bữa đó bị, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi! Ồ! Mà, kiểu, lừa đảo ở trên, ơ, mạng xã hội ấy thì nói nhiều cách mà, thì mình cũng cũng hay đọc báo, cũng hay tìm hiểu lắm nhưng mà tự nhiên hôm đấy lại, ừ, như thế. Ờ.
Ờ. Ừ. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. À, cũng, a cái này cũng không phải là một mình bạn bị đâu, cũng nhiều người bị đó. Thì, à, không biết là cái trường hợp mà bạn bị mất 1.000.000 này nè là đối với bạn á là nó có to hông, hay là nó nó có nặng nè hông? Hay là cũng trộm vía là cũng, a, không đến nỗi quá quá to tát?
Ừm. À, tại vì mình cũng là, kiểu, sinh viên mà. Cũng lâu rồi, ờ, chắc cũng 1 năm rồi, mà sinh viên lúc đấy thì đã làm gì ra tiền đâu. Thì cũng thấy một triệu cũng to, đấy, ờ, xong rồi sau đấy cũng buồn. Nhưng mà dần dần cũng nguôi, tại vì, ôi, nghĩ lại thì cũng 1.000.000 thì cũng, ơ, không to lắm, chứ còn tầm 5.000.000-10.000.000 thì thôi, lúc đấy chắc khóc ròng mất.
À. Hiểu, hiểu. Đồng ý, ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Đồng ý, đồng ý nha. Thật ra thì cũng đúng như bạn nói thì 1.000.000 đúng là không quá to, nhưng mà dù sao nó cũng có cho bạn một cái bài học, đúng hông? Hông biết là bạn có học được gì sau cái lần mà bị lừa đảo này hông?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ờ, sau đợt đấy nhá, thì cũng có nhiều kiểu, ờ, lừa đảo mà tìm đến mình lắm. Đấy, xong rồi mình cũng phòng thủ lắm cơ. Mình không, nói chung là, ờ, sau cái đợt đấy là mình rút kinh nghiệm là trên mạng xã hội là không tin được ai cả, ấy. Kể cả ví dụ như người thân mà, kiểu, có vay tiền hay là có như nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải xác nhận, hoặc là hỏi người khác, ơ, hỏi, ờ, ý kiến người thân xem như thế nào ấy.
Ờ. Hiểu, hiểu. Ô kê. Đồng ý, đồng ý nha. Tức là bạn có cái cái bài học, mà một trong những cái bài học bạn rút ra là bạn sẽ luôn luôn, nếu mà gặp cái trường hợp nào mà có dấu hiệu lừa đảo hay là liên quan tới tiền bạc, là bạn luôn luôn sẽ hỏi ý kiến người thân của bạn hay là bạn bè đồ, đúng hông?
Ừm. Ờ, chuẩn luôn! Mà sau cái vụ đấy nhá, là mình bị lừa vào cái tài khoản trả sau của MoMo. Đấy, cho nên là thôi, mình, ờ, xin mẹ xong rồi mình chuyển vào trả cái đấy, xong rồi mình khóa cái t cái tài khoản trả sau đấy luôn. Trời ơi, sợ quá!
Ờ. À. Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, đáng sợ thiệt. Nó hên là cái tài khoản trả sau đó chỉ có 1.000.000 thôi đó, đúng hông?
Ờ. Ờ, đúng rồi.
Ừm, ừm, đúng.
Chứ còn nếu mà nhiều quá thì nó cũng lừa hết luôn ấy.
Ghê thiệt. Ờ, rồi thế thì có cái ngoài cái việc mà bạn, à, có một cái bài học về cái việc mà sẽ phải đi hỏi kỹ người thân hay là bạn bè về một cái dấu dấu hiệu nào đó có sự lừa đảo ở trong đó, liên quan tới tiền bạc rồi đó, thì có cái mẹo nào khác á, những cái dấu hiệu nào á mà, kiểu, ờ, lúc đó, ừm, đáng rẽ ra á là bạn đã có thể nhận ra được nếu mà bạn chú ý kỹ hơn, nhưng mà, ừm, bây giờ nhìn lại thì bạn mới có thể nhận ra được điều đó, có cái nào như vậy hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờm, thì đương nhiên là, kiểu, ờ, cái đợt đấy là do l mình nghĩ là do cái lòng tham của mình ấy. <laughs> Ấy, xong rồi. <laughs> Ấy, xong rồi, ừm, ai ai nhìn vào cũng thấy: <tsk> "Trời ơi, con này sao mà nó ngu thế, như thế mà nó cũng tin." Kiểu vậy, mà ờ, mình cũng rút kinh nghiệm là cứ nghĩ là đâu có ai cho ai, ơ, cái gì đâu, đúng không? Ấy, ờ, không ai cho không ai cái gì cả. Cho nên là, ờ, cái mà đầu tiên mà ví dụ như người ta lừa tiền, cho mình tiền rồi các thứ chẳng hạn, thì cái đấy đầu tiên là mình không tin rồi. Ấy, tại vì mình đã gặp phải rồi mà, cho nên là mình không tin.
À. <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> Ừ, hiểu, hiểu. Đồng ý, đồng ý nha, cái này đúng nha. Ừ. Ờ. Đồng ý. Rõ ràng cái này là có kinh nghiệm xương máu rồi, đúng hông? Mất hết 1.000.000 rồi. <laughs> Thề, ừ.
<laughs> Ờ, chuẩn luôn! Ấy, ngoài ra là cũng còn nhiều cái cái khác chứ, như kiểu là
Ừm, chẳng hạn như là gì?
Ờ, cái đợt đấy là, ờ, cũng vừa gần đây thôi nha. Mình là cái đứa hay mua đồ trên mạng lắm. Ấy, ừm, cho nên là, ờ, cũng gặp nhiều lần rồi mà, ừm, có ở bên khác ấy, người ta gọi cho mình, người ta bảo là "Ờ, em có cái đơn hàng này này." Ấy, xong rồi, ờ, mình cũng nghĩ là ờ, mình cũng bảo là "Em đâu có đặt cái đơn hàng này đâu." Đấy, xong rồi anh ấy bảo ờ, xong rồi anh ấy bảo là "Ờ, để kết bạn, ờ, Zalo đi, có gì anh gửi mã vận đơn với cả thông tin đơn để em, ơ, xem xem đây có phải là đơn của em không?" Đấy.
À, vậy hả? Ô kê. Ờ. Ờ, vậy hả? Ồ. Ra là thế, tức là cũng có cái, ơ, sự chuẩn bị kỹ để mà lừa đảo bạn lắm, đúng hông? Kiểu, có cả add cả Zalo rồi rồi rồi còn hả gửi thông tin mã vận đơn các kiểu nữa.
Ờ, đúng rồi! Ờ, đúng rồi. Xong rồi, lúc đấy mình cũng tin là, ờ, chắc là anh shipper này cũng cũng, ơ anh giao hàng này cũng nghĩ mình là, kiểu, ờ, sợ bị lừa cho nên là gửi, ờ, cho mình như thế. Trời ơi, ai ngờ. Ờ, bạn biết sau đấy là như thế nào không?
Ờ, ờ, ờ. Ghê vậy ta à. Ừm, sao nữa? Sao nữa? Sao nữa?
Ờ. Nha, xong rồi, ờ, qua kết bạn Zalo cho mình, xong rồi gọi tự nhiên không gửi thông tin gì cho mình hết, xong rồi gọi thẳng cho mình luôn. Đấy. Ờ. Đấy, mà gọi video nha, gọi, ờ, đấy, gọi video ấy. Xong rồi
À. Gọi thẳng luôn. À, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Rồi sao? Gọi cả video call luôn hả? Tức là tức là, ờ, r rất là, kiểu là, chuẩn chỉ luôn, đúng hông? Kiểu là y như là thật luôn á, tại vì thường thường lừa đảo thì, à, chắc là đâu có gọi như vậy? Chạng dạng như vậy, bạn sẽ nghĩ như thế, đúng hông? Hay sao?
Ờ. Ờ. <chuckles> Ờ. Nói chung là, ờ, mình cũng cũng nghĩ là, ờ, sao lừa đảo người ta có thể lộ mặt ra, kiểu như vậy ấy. Ờ. Thế sao mà, ờ, mà mình thấy cái cách lừa đảo này ui rất nhiều ở trên mạng luôn mà mình bây giờ mà mình mới gặp phải đấy. Ấy. Ờ, xong rồi, à, bạn biết là cái người, ừm, gọi cho mình ấy, lúc đầu thì bảo, ờ, người giao hàng, xong rồi gọi lên một phát thấy mặc quần áo á, ơ, ờ, công an, trời ơi.
Ờ, à, đồng ý nha. <chuckles> À, đồng ý, đồng ý. Ô kê. Ừm hứm.
Thế, mặc quần áo công an nha, xong rồi mình lên l
Ờ. Ờ, mặc cả quần áo công an luôn á hả, tiểu là như là cái người lừa đảo có cái bộ đội công an để bận vô để gọi cho bạn luôn. Ghê vậy luôn á hả, rồi rồi rồi sao, rồi sao?
Ờ, chuẩn luôn. Ê, đầu tư lắm nha. Đấy, xong rồi vừa gọi lên một phát mình thấy mình thấy, a, cái gì nhỉ? Cái, ơ, video như thế ấy, mình thấy mặc quần áo như thế, xong rồi mình cúp luôn, mình tắt luôn, xong rồi mình nhắn lại chứ, ờ, sau, ơ, giao hàng
Ờ. À. À, vậy là cái khúc đó là bạn đã nhận ra là đang bị lừa đảo chưa?
Ờ, nhận ra chứ, tại vì cái này nó quá nhiều ở trên mạng đi.
À. <chuckles> À, hiểu, hiểu, hiểu. Ô kê, tức là bạn, kiểu, cũng là có nhiều kinh nghiệm từ lúc mà bạn đã xem ở trên mạng hay là xem ở những cái c báo đài đồ đã nói về vụ này nhiều quá rồi, đúng hông? Cho nên là bạn vừa thấy một cái là bạn biết đó là lừa đảo liền. Ô kê.
Ấy. <laughs> Ồ, chuẩn luôn. Ờ, đúng rồi. Xong rồi mình nhắn tin, mình bảo là "Ờ, sao giao hàng mà mặc quần áo công an, lừa đảo thì nói đi cho nhanh." Ờ, kiểu vậy. Ờ, ờ, mình nói thẳng như thế luôn, nói đi cho nhanh, mất thời gian quá. Thế ông kia ờ, ông kia cũng biết là mình, ờ, ừm, mình nói thế là mình biết rồi ấy, xong rồi nhắn chứ. À. Còn còn nói ông ấy cũng cay cơ, bảo là đẹp gái mà ngu. Trời ơi. Bảo mình thế.
<laughs> Bạn nói như vậy luôn hả? <laughs> Rồi. Rồi, rồi, rồi. Ờ. À. <laughs> <chuckles> Trời ơi! <laughs> Tức là vừa khen và vừa chửi bạn luôn, đúng hông? Thiệt tình. <laughs>
Ờ, nhưng mà không hiểu sao nghe câu đấy mình thấy nguôi nguôi mình không thấy giận lắm. <laughs>
À, thực sự được khen mà, được khen mình đẹp mà. Trời đất ơi! <laughs> U là trời. <chuckles> Ừ.
<laughs> Ôi, buồn cười lắm. Ờ, quả đấy không lừa được mình nên mình cũng thấy buồn cười ấy. <chuckles>
Ờ, nói chung là cái trải nghiệm đó cũng hài hước, đúng hông? Nói chung là bạn cũng nhận ra được đó là lừa đảo nên là cũng không có mất gì. Vậy thì cho mình hỏi nha, nếu như mà, ừm, bây giờ á, mà bạn, ờ, x ừm, trở lại cái cái lúc mà bạn bị lừa đảo mà bạn bị lừa đó đó thì bạn sẽ, ờ, rút ra được cái điều gì để mà có thể, ơ, nói cho mình biết nè, là hả, ừ mà sẽ cái này là cái dấu hiệu rõ ràng nhất và nếu mà gặp nó là phải né liền, cái đó là cái quan trọng nhất á, dạng dạng như vậy thì bạn sẽ chọn cái điểm nào?
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình sẽ nói đúng 1 câu: "Không ai cho không ai cái gì nên là đừng tin ai cả." <laughs>
À. À, một câu rất là đơn giản, dễ hiểu và rất là hiệu quả ha. Câu này, ừm không, kiểu như là không có cái tiền gì là dễ kiếm hết, đúng hông? Cái gì cũng phải mồ hôi đổ mồ hôi nước mắt ở trong đó cả. Ừm.
Đúng rồi. <laughs> Ờ, chứ sao. Chứ tự nhiên lại, ờ, tiền đâu rơi trên trời xuống một chỉ một vài thao tác mà được tiền, ô, không có, không có, kiểu vậy. Ờ, chứ còn nếu mà nếu mà khuyên như thế mà còn không được nữa thì thôi mình đánh mình đánh mình ngay lúc đấy luôn quá. <laughs> Ờ, tự đánh mình luôn, trời ơi, sao mà ngốc quá.
<laughs> Đồng ý, đồng ý. <laughs> Tự đánh mình luôn hả? Cho tỉnh ra. <laughs> OK. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Thì, ờ, ừm, cho mình hỏi một cái nữa nè, là ví dụ như là trong cái trường hợp mà, ừm, có cái cái, a, sự ảnh hưởng của lòng tham của con người. Ví dụ như là một cái số tiền mà rất là dễ kiếm á, đó, nhưng mà số tiền lớn chẳng hạn đi, có thể là nó sẽ bày ra những cái cách mà nó, kiểu, làm cho cái việc kiếm tiền nó khó hơn một xíu, nó không có quá dễ á. Thì, ờ, có cách nào để mà mình tỉnh táo khỏi cái lòng tham của bản thân mình hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Cái này mình ừm, ví dụ như là mình thấy có một vài, kiểu, người ta, à, bảo đi làm thêm này, người ta, ưm, đăng bài đi làm thêm ở trên mạng ấy, xong rồi người ta bắt cóc, xong rồi lừa ấy. Nhưng mà cái đấy là, kiểu, mình mình cũng đâu có ngờ đâu, mình cũng muốn đi làm thêm cho, kiểu, bỏ mồ hôi, công sức ra để nhận tiền mà, đúng không? Ấy, ờ, chứ đâu người ta đâu có lòng tham của người ta ở đấy đâu. Cho nên là khi mà đến ừm đến cái chỗ mà ng người ta tuyển đấy, hẹn đấy, xong rồi người ta bắt cóc mình đi, ờ, sang nước khác, xong rồi đi làm lừa đảo này kia, thì, trời ơi, rất là nhiều, dường như là ở trên báo đài người ta nói nhiều lắm, đấy.
À. À. Đồng ý, đồng ý. Ờ, ghê thiệt ta, ừm. Đồng ý nha. Thật sự, thật sự mấy cái đó cũng rất là ghê gớm. Nói chung là nó không có đánh vào cái lòng tham nữa, đúng hông? Tức là nó nó đưa ra một cái cái thứ mà mình cần, thật sự cần và nó cũng rất là hợp lý chứ không có phải là, kiểu, nó hơi vô lý, hay để mà mình phát hiện ra có lừa đảo ở đó, đúng không? Dạng như vậy.
Ừm. Đúng rồi! Ờ! Ừ, ừ, ý là nó rất là thực tế. Nghe nó rất thực tế mà, kiểu, đời thường luôn, mà ai đâu có người ví dụ như các cái, ừm, bạn, ờ, sinh viên các thứ thì các bạn ấy đâu có biết được đâu.
Đúng rồi. Ô kê. Ừm, công nhận, tức là sinh viên, kiểu là, chỉ muốn đi làm để kiếm tiền để trang trải cuộc sống, rồi là là tiền học đồ thôi, đúng hông? Mà ai dè đâu. ừm.
Ấy. Ờ, đấy, chuẩn luôn, khó nói. <laughs>
Ô kê, ừm. <laughs> Ờ, nãy giờ á thì bạn cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái trải nghiệm của bạn đã bị lừa ở trên mạng như thế nào, và cũng như là những cái bài học mà bạn đã đưa ra á, nó rất là thực tế luôn và những cái cái mẹo mà có thể tránh thoát được cái việc bị lừa đảo đó nữa. Mình rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là chi tiết như vậy nha.
Ừm. Ừm, cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay nhá. <laughs> Ừm, tạm biệt bạn. Ờ.
Ô kê, chào tạm biệt bạn nè. Ừm.
Bye by